Ờ, bạn ơi, ừm, tình hình dạo này á, mình thấy cái công việc của mình sao mà nó nhiều quá luôn á. Hiện tại thì mình đang nhận được một dự án mới á. Và dự án này thì hầu như là chỉ có một mình mình đảm đương thôi, và cứ, ơ, suốt ngày á thì cứ công việc nó cứ đổ dồn dập đến với mình và chưa kể là sự cố liên tục xảy ra nữa bạn. Ờ, bạn không biết đâu, một ngày á hả mình thấy mình dành đâu đó cũng phải là từ 9-10 tiếng để mà mình làm công việc luôn. Ừ, thì bạn biết không, mình, ờ, tới năm, sáu thông thường là 5:30 là mình đã tan ca rồi, nhưng mà lúc nào thì mình cũng phải ở lại tới 7:00 để giải quyết xong công việc. Sau đó thì mình về mình nghỉ ngơi đâu tầm cỡ 1 tiếng á, hơn á, thì mình phải bắt đầu mình mở máy ra và mình tiếp tục mình làm công việc. Rồi giải quyết vấn đề này, rồi còn phải là trao đổi với khách nè, để mà xử lý những cái công việc, ờ, để mà ngày mai khi mà lên lại công ty á thì mình có thể là mình giải đáp những cái thắc mắc ấy cho những người có liên quan á. Thì mình thấy cứ suốt ngày mình cứ xoay quần với công việc. Mà chưa kể thì khi mà mình ngủ cũng không yên luôn, lúc nào mình cũng lo lắng có chuyện gì xảy ra á, cho nên nó làm cho cái mình ờ, người mình luôn trong một cái trạng thái rất là mệt mỏi, căng thẳng, và mình thấy cũng rất là kiệt sức đó bạn. Lúc nào mình cũng có cảm giác là mình bị mất ngủ trầm trọng luôn, mà mình chưa biết phải làm sao hết. Thì mình cũng muốn chia sẻ những cái điều này với bạn để nghe một vài lời khuyên từ bạn á, để mình có thể là thử để mà cải thiện trong thời gian tới, chứ mình cũng sợ nếu như mà vậy á thì mình sẽ càng ngày càng kiệt sức hơn á. Thì bạn cho mình một vài lời khuyên nha.
Ừm, mình nghe. Ừm. Ôi, chín mười tiếng luôn á. À, lại phải làm việc nữa. Ừm. Ừm, căng thẳng ha? Ừm. Chà, sau khi nghe bạn chia sẻ thì mình có thể thấy là công việc của bạn rất là bận rộn nè, làm cho bạn bị stress và bị mất cân bằng cái cán cân thời gian đó, bạn không còn thời gian để mà dành cho cuộc sống cá nhân của mình nữa. Thì trước khi mà mình có thể, ờ, có những cái chia sẻ cũng như là lời khuyên dành cho bạn đó, cũng có một vài câu hỏi để mà, ờ, mình hiểu rõ hơn về tình huống của bạn nha. Thì hổng biết á là hiện tại, ờ, công việc hiện tại của bạn là gì? Và bạn thường làm, ờ, kiểu như là bạn có tăng ca thường xuyên vào cuối tuần hông? Nghĩa là 5 ngày 1 tuần hay là sao hả bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừ, bạn cứ hỏi đi nha. À, thì thực ra thì mình thì mình là nhân viên của phòng kinh doanh, và mình thì mình phụ trách một cái dự án lớn và khách hàng là khách hàng nước ngoài, cho nên là đôi lúc là mình phải làm việc với khách hàng nước ngoài vào giờ ban đêm đó bạn. Và với cái dự án mới này của mình á, thì mình thường xuyên tăng ca luôn, tối nào thì như nãy mình cũng kể lúc nào cũng 7:00, 7:30 mình mới về tới nhà. Rồi chưa kể thứ Bảy, Chủ Nhật khi mà công việc của mình chưa giải quyết xong á thì mình phải chạy lên công ty mình làm tiếp, hoặc là, ờ, mình có thể xử lý ở nhà được thì mình cũng phải làm việc ở nhà đó bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Chà, giống như là lúc nào cũng phải ở trong một cái trạng thái là sẵn sàng xử lý công việc, đúng hông? Tại vì hiểu là mình hiểu là kinh doanh á là rất là sát sao với lại khách hàng, và như là khách hàng cần hỗ trợ cái gì á là mình phải, ờ, hỗ trợ liền liền để mình có thể giữ khách nè, cũng như là đẩy cái doanh số được tốt nè. Đó, thì mình, ờ, rất là hiểu cái vị trí của bạn cũng như là những cái khó khăn mà bạn đang gặp phải nha. Vậy thì hổng biết là bạn, ờ, có đang có những cái dấu hiệu về, ờ, cả sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất mà bạn cảm thấy mệt mỏi, khó ngủ hay là mất tập trung hoặc là tâm trạng của bạn nó bị thay đổi hông?
Ừ, chính xác luôn. Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ừ, dạo gần đây á, là mình cảm thấy là mình bị khó ngủ đó bạn, và mình, ờ, ờ cái giấc ngủ của mình nó không sâu đó bạn, và mình thấy là tầm, ờ, gần sáng thì mình hay bị thức giấc lắm. Hoặc là khi mình ngủ á thì mình cũng hay mơ những cái gì liên quan đến công việc, hoặc là có những cái suy nghĩ nó ừ, có những suy nghĩ nó cứ chạy trong đầu của mình á. Rồi mình cảm giác là sáng mà khi mình dậy á, mình luôn luôn trong một cái tinh thần là mình mất ngủ trầm trọng và kể cả là mình không thể tập trung được trong công việc luôn đó bạn. Ừ.
Ôi, mơ thấy công việc luôn á? Chà! Ừm, hoàn toàn đồng cảm với bạn về chuyện này nha, giấc ngủ nó rất là quan trọng nè, nó giúp cho cơ thể phục hồi nè. Đó, cho nên là, ừm, qua ngày hôm sau mà mất ngủ đó thì, ờ, đầu óc nó không được tỉnh táo và dẫn tới là làm việc cũng kém hiệu quả nữa. Thì hông biết là, ờ, cái việc này á nó có ảnh hưởng tới, ờ, gia đình gia đình của bạn cũng như là cuộc sống cá nhân của bạn nhiều hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, thì thực ra á thì, ờ, cái điều này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cá nhân của mình. Thực ra mình là một đứa cũng là rất là kỷ luật trong cái cuộc sống cá nhân của mình, mình cũng cố gắng là ăn uống điều độ này, rồi khi mà mình có thời gian thì mình cũng tập những cái bài tập đơn giản, kể cả là thực hiện phương pháp thiền. Tuy nhiên là thời gian gần đây á, là, coi như là, mình ăn mình cũng không có đủ bữa luôn, bữa có hồi mình chỉ 1 ngày mình chỉ có ăn có 2 bữa, và khi nào mình cảm thấy là mình đói quá thì mình mới tìm cái gì đó để mình ăn luôn, mà cũng không ăn đúng giờ. Rồi buổi tối thì mình cũng không có thời gian hoặc là sức lực để mà mình tập những cái bài tập đơn giản, hoặc là như phương pháp thiền nữa. Cho nên là mình cảm thấy là mình cứ suốt ngày mình cứ xoay quần với công việc, và mình cũng không cân bằng được thời gian giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình luôn đó bạn. Chán ghê luôn đó!
Ừm. Chà! A, chà! Qua những gì mà bạn chia sẻ á thì có thể nhìn thấy là bạn là hộp con người rất là có kỷ luật nha. Ngoài việc là chăm chỉ trong công việc nè, và bạn còn, ờ, rất là, gọi là, chủ động trong cái việc là, ờ, xây dựng một cái lối sống lành mạnh đó. Bạn, ờ, trước đây là bạn ăn uống điều độ nè, rồi, ờ, tranh thủ dành thời gian để tập thể dục nè, rồi thiền nè, mặc dù công việc rất là bận rộn, nhưng mà bạn vẫn, ờ, quan tâm tới sức khỏe của mình và, ờ, cố gắng cân bằng nó. Tuy nhiên, dạo gần đây là bạn đang bị quá tải rồi, và ừm, đó. Thì, ừm, bây giờ mình cũng đã có những cái nhìn khá là rõ ràng về cái vấn đề của bạn đó, thì mình cũng có một vài chia sẻ cũng như là lời khuyên, bạn nghe xử xem là có thể áp dụng được cho mình hông nha? Thì trước tiên á là, ờ, bạn cần phải bao quát lại hết toàn bộ những cái đầu việc của mình, và phân chia lại là những cái nào mà quan trọng nè, và những cái nào mà, ờ, chưa quan trọng đó, có thể để dành để lại sau nè. Hoặc là những cái đầu việc á mà, ừm, trước đây là bạn làm, nhưng mà dần dà sau này á, bạn cảm thấy là những cái đầu việc, ừm, mà nó không có quá quan trọng á, thì có thể, ờ, phân bổ thêm cho, ờ, một nhân viên khác, kiểu nhân viên mới hoặc là một trợ lý nè. Thì giúp bạn, ờ, gọi là, sắp xếp những công việc á và giảm tải cái cảm giác căng thẳng nè, khi mà mình đã nhìn thấy những cái công việc nó khá là rõ ràng khi mà được phân chia theo mức độ rồi đó bạn.
Ừm hưm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm, ô kê bạn. À. Ừm. À, thì thực ra cái hướng này thì mình cũng có áp dụng đó bạn, nhưng mà bạn biết sao hông? Cái công việc của mình nó quá bận đi, và nó có quá nhiều những cái đầu việc mà mình cần xử lý trong cùng một ngày á, mà chỉ có mình mình có thể xử lý được nó thôi. Cho nên là bạn cứ cứ cứ nghĩ rà, à, mình làm chưa xong cái việc này thì cái việc khác nó đã tới rồi. Và mình không thể nào mà mình liệt kê ra hết hoặc là mình đánh cái độ ưu tiên được, tại vì cái việc nào nó cũng gấp, cái bên nào nó cũng hối thúc mình á. Cho nên là chập á là mình rối loạn luôn, và mình không biết phải xử lý từng cái như thế nào, cho nên là mình theo cái kiểu là, à, việc, ừm, việc nào nó cần mình á tại thời điểm đó thì mình sẽ cố gắng mình làm xong đó bạn. Cho nên là mình thấy là cái này nó cũng mình cũng chưa biết cách làm như thế nào để mà có thể áp dụng hiệu quả nó được đó bạn.
Ừm. À. À, ý mình là phân ra ở đây là phân ra, ờ, không phải chi tiết như là bạn, ờ, đang nghĩ. Mình có thể phân ra chẳng hạn như là, ờ, làm, ờ, báo giá cho khách hàng nè, rồi làm hợp đồng nè, rồi chăm sóc khách hàng nè, hoặc là giữ cái, gọi là, ừm, hành chính văn phòng đó, những cái văn thư này kia đó thì, ừm, thành chia ra thành những cái cái nhóm cũng khá là lớn đi, thì chẳng hạn như là cái việc mà thương thảo những cái điều khoản trong hợp đồng đi, rồi về giá cả các thứ và, ờ, những cái điều mục ở trong hợp đồng á, nó rất là quan trọng và bạn đang trong, ơ, đội kinh doanh thì có thể là bạn sẽ, ờ, cần phải làm trực tiếp với khách hàng. Nhưng mà những cái như là về hành chính văn thư nè, thì bạn có thể sắp xếp để mà, ờ, trình bày với cấp trên về những cái, ờ, cái vấn đề mà bạn đang gặp đó, thì khi mà bạn có một cái nhìn rõ ràng về những cái đầu việc của mình rồi, thì bạn có thể, ờ, đề xuất với sếp là, ờ, công việc của em hiện tại là đang quá tải và cần thêm cái sự hỗ trợ từ bên ngoài, như là 1 à, bạn, à, thực tập sinh mới chẳng hạn hoặc là 1 bạn, ờ, nhân viên mới nè, 1, cái bạn, ờ, sinh viên mới ra trường nè thì sẽ giúp đỡ bạn trong những cái việc mà nó kh nó không quá quan trọng chẳng hạn như là về giấy tờ đó bạn. Ừm. Tại vì khi khi mà bạn quá tải rồi á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái đầu việc mà quan trọng, đó, dẫn tới hiệu quả công việc chung nó không được tốt, thì bạn có thể cân nhắc ý này xem sao nha.
Ừm. À. Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm, mình hiểu rồi nha. Ừm, ừm, ừm. Ừm. À. Ừm, bây giờ thì mình đã hiểu rõ ý của bạn rồi, thì chắc là trong thời gian tới mình cũng sẽ sắp xếp lại, à, phân loại theo cái từng cái đầu mục công việc nó rõ ràng hơn, và nhưng mà có một cái này thì mình cũng chia sẻ thật với bạn luôn, thì mình cũng có trao đổi với sếp mình về cái chỗ là bổ sung thêm 1 người để mà hỗ trợ mình á. Tuy nhiên bạn biết sao hông? Bây giờ á thì nhân sự bên phòng của mình á, ai cũng bận hết trơn rồi, đặc biệt là cuối năm nữa, cho nên á là sếp mình có nói mình, thôi em cố gắng em ráng qua giai đoạn này giúp anh, chứ còn bây giờ anh cũng không biết tìm ai để mà hỗ trợ em được. Nhưng mà mình thật sự mình không biết làm như thế nào để nói để cho sếp hiểu được rằng là hiện tại công việc của mình nó quá áp lực đi và mình rất là sợ. Nếu như mình cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ kiệt sức và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, cũng như là cái tâm trạng của mình á, mình sẽ cảm thấy là mình không ổn và không có động lực làm việc á bạn. Thì chỗ này thì bạn cho mình thêm một vài lời khuyên nha.
Ừm, sao vậy bạn? Ừm, mình hiểu nè. Ừm. À, về cái phần này á, thì như sếp bạn có chia sẻ là, ờ, ráng ráng giúp công ty trong cái giai đoạn cuối năm rất là ờ, thời gian nó rất là bận rộn nè, thì, ừm, thật ra thì cuối năm thì cũng sắp qua rồi, chuẩn bị qua năm mới rồi, thì bạn có thể ờ, gắn gượng thêm, gọi là, kiểu là, 1-2 tháng nữa. Ngoài ra á, mình có thể kết hợp thêm những cái, a, công nghệ mới, chẳng hạn như là AI đó bạn, thì nó cũng giúp cho cái công việc của mình giảm tải đi rất là nhiều nè, ờ, những cái như là soạn thảo hợp đồng, hay là viết lại nội dung do ngắn gọn nè. Chẳng hạn như là cần có một cái bài, ờ, văn bản dài đó, thì bạn chỉ cần bỏ lên AI và nhờ AI, ơ, tóm tắt lại nè, thì nó cũng có thể rút ngắn cái thời gian cho bạn, bạn có thể đọc hiểu nhanh, vẫn nắm được những cái ý chính của những cái văn bản, những cái hợp đồng mà nó không có làm mất quá nhiều thời gian của bạn nè. Cũng như là lưu giữ hồ sơ, hoặc là, ờ, viết mail nhanh cho khách, bạn chỉ cần, ờ, gõ cái ý chính của bạn ra thôi và với những cái câu lệnh nó cũng không có quá là phức tạp thì AI nó có thể soạn cho bạn một cái mail khá là chỉn chu. Thì bạn có thể, ơ, sử dụng thêm những cái, ơ, hỗ trợ từ AI đó và đặc biệt là bây giờ cũng cũng miễn phí nữa bạn để mà phần nào, ờ, giảm tải cái khối lượng công việc của mình bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ý này của bạn khá là hay á và cũng đúng đó. Mình nghĩ rằng là trong thời gian tới chắc là mình cũng sẽ sử dụng thêm cái phần mềm hỗ trợ này để mà điều hồi những cái công việc nó đơn giản á thì cũng sẽ nhờ nó hỗ trợ mình. Chứ còn bây giờ mình thấy là mình cứ xoay quần với nó và cái nào mình cũng phải làm hết thì thực sự mình không có đủ sức lực để mà làm nó. Ngoài ra á thì bạn nghĩ là mình còn phải cải thiện thêm cái gì để cho, ờ, cái sức khỏe của mình được tốt hơn hông? Vì mình rất lo ngại là mình sẽ bị dễ bị kiệt sức trong thời gian tới đó bạn.
À, về cái phần sức khỏe á thì, ờ, mặc dù mình hiểu là nó rất là khó khăn cho bạn để mà sắp xếp nhưng mà bạn vẫn ráng giúp mình là, ừm, buổi tối á thì mình phải ngủ đủ giấc là từ 7 cho tới 8 tiếng nè. Và trước khi ngủ á, ít nhất là 40 phút là bạn hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử như là điện thoại, laptop để cho cái đôi mắt của mình là tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh dẫn tới khó ngủ đó bạn. Ờ, ờ, ngoài ra á thì, ờ, giờ ngủ trưa á thì bạn cũng tranh thủ là nghỉ ngơi một xíu, chợp mắt nhanh 30 phút hoặc là trong cái lúc mà làm việc á. Những cái lúc mà nghỉ giải lao ngắn thì bạn có thể đứng lên đi qua đi lại, thư giãn, ơ, tay chân nè, vươn vai các thứ để mà giãn cơ thì cũng làm cho cơ thể mình nó dịu dịu dễ chịu hơn là ngồi một chỗ lâu á bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừm, thì những cái ý của bạn là mình thấy rất là đúng luôn và mình cũng biết đó, nhưng mà thực sự bây giờ mình chưa có thời gian để mà mình sắp xếp á. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình không thực hiện nó thì mình nghĩ là trong thời gian tới sức khỏe của mình sẽ đi xuống rất là nhiều, nên mình cũng sẽ cố gắng để mà mình dành lên một cái kế hoạch để mà thực hiện nó một cách bài bản và tốt hơn. Thì sau khi chia sẻ với bạn xong á thì mình cũng đã nghĩ thông được một vài điều rồi và mình hy vọng là sẽ áp dụng và hiệu quả với mình trong thời gian tới. Cám ơn những lời gợi ý và lời khuyên của bạn nha. Ừm, bye bye.
Ừm. Chào bạn nha. Bye bye bạn.